Hmm. Ang pinakaayaw ko 'yong ano, 'yong hindi maru hindi sila marunong mag-compromise talaga. Hindi sila puwe ma anong ma makinig din. Kasi ipipilit nila 'yong kung ano 'yong gusto nila 'yong parang alam nilang tama, ganyan. So pakiki makikipag-away 'yang <chuckles> mga 'yan. So, ilalaban talaga nila. So, parang 'yon 'yong isa sa mga, ah, bagay na ayoko din. 'Yong hindi sila marunong makinig talaga, kung ano 'yong hmm.
Ah. Mhm. Mm. So Oo, pero sino 'yong ano, sino 'yong mga sino 'yong mga gano'n? Ito ba 'yong mga nasa taas, nasa b nasa nasa boss, nasa parang managerial department ba 'to o 'yong ma mga kasamahan mo mismo do'n sa de sa ano niyo, sa department niyo?
Hmm. Mga kasamahan. Oo, kasi ano, eh, sa trabaho namin parang walang mas mataas na ano, boss. Employee lang talaga. So, parang pantay-pantay naman. Mayroon lang kasi mga ibang tagagawa ng schedule na akala nila sinan sila na 'yong kanang-kamay ng boss. So, parang s siya 'yong talagang problema, na, ah, 'yong attitude niya din. 'Yon nga, na parang 'pag may mali, ah, 'pag, ah, may pananaw sila sa buhay, i ilalaban talaga nila 'yon. Siya din 'yong hindi mag marunong makinig ng explanation din naman, ah, kung paano i-solve, ganyan. So, parang 'yong isang problema, hindi siya nakikinig. Ah, so, focus lang siya kung anong gusto niyang gawin, kung anong paraan niya pa'nong i-solve, hindi siya marunong makinig. Parang sarado 'yong u 'yong utak niya. Ah, para sa other suggestion ganyan. Lalo na pagdating sa scheduling. So, ang gusto niya, kung anong gusto niyang schedule, lon 'yon lang 'yong nasusunod, 'yong schedule niya lang. So, hindi na puwedeng baguhin 'yon. Oo.
'Yong ah talaga. Hmm. Ah, okey. Mm. Okey. Hmm. Iyon. Mm. 'Yon ang mahirap. Mm. Eh, 'yon ang mahirap. Naku. Mhm. Medyo 'yong parang sa pagkakasabi mo parang close minded, 'no? Siya lang talaga. <chuckles> Oo, ma naku medyo mahirap pakisamahan 'yong gano'n. Pero sa tingin mo mm, paano ba nakakaapekto 'yong kultura sa motibasyon o gana ng mga empleyado?
Hmm, close-minded. Totoo.